Alam mo, ah, lately nari-realize ko na alam mo, parang hindi ko na nabibigyan ng panahon yung sarili ko. So, parang feeling ko dapat siguro sa kabila ng aking, ah, alam mo 'yon? Yung doble kayod na ginagawa, kasi, ah, bukod sa may full-time job ako, mayro'n akong part-time job. And at the same time minsan kung may pagkakataon, eh, nag-aalok din ako ng mga paninda do'n sa mga kasamahan ko sa sa trabaho. So, minsan parang alam mo yung nagkakaroon ah, nagkakaroon ako ng realization na siguro dapat i bigyan ko rin ng reward yung sarili ko. Kasi, ah, parang parang anong purpose, 'no? Anong purpose nung pagtatrabaho ko? Ah, kasi mostly yung ano, eh, yung aking, ah, ginagawa talaga, is para sa pamilya ko siyempre, sa aking, ah, mga anak, lalo na sa aking mga anak 'no? Kaya doble kayod tayo. Kaya lang siyempre, may pagkakataon na medyo napapagod na rin ako, napapagod yung isip ko, yung katawan ko. So, parang hindi ko na nabibigyan ng kaligayahan, 'no? Yung 'pagka may mga personal, ah, ano rin naman ako na, gusto ko rin na, para sa bilhin sa sarili ko. Ah, gusto ko rin minsan i-treat yung sarili ko, like yung mag-travel or ano Kaya lang medyo, ano, eh, medyo sa pagkakataong ito parang hindi ko siya magawa. Kasi, ah, financially hindi rin kaya ng budget ko. So, may ma-maibibigay ka ba or may mairerekomenda ka ba, na alam mo, kahit wala akong budget, eh, puwede ko namang pasayahin yung sarili ko o bigyan ng alam mo 'yon, makabuluhang, ah, ah, sabihin na nating gantimpala yung sarili ko, sa kabila ng lahat ng hardwork or lahat ng, ah, pagsakripisyo ko. Para alam mo 'yon, ma-mabigyan at masuportahan ang pamilya ko?
Mhm. Hmm, okey. Okey. Alam mo, marami namang ano, eh, marami kang pwedeng pagpilian, na reward para sa sarili mo, 'no? Pero matanong ko lang din, kasi dahil nga sa sipag mo din sa ginagawa mo, trabaho, 2? Tapos meron ka pang negosyo, so talagang napaka-busy mong tao niyan, 'no? Hindi na mai-tatanggi, pero ano ba 'yong talagang mas nangingibabaw sa'yo? Ano ba 'yong sa tingin mong hanap ng katawan mo na, gusto mong reward? Like, ano ba 'yong nangingibabaw sa 'yo, materyal ba o pahinga ng katawan, o pahinga ng isip?
Actually, ah, do'n sa mga sinabi mo, lahat kailangan ko 'yon. Oo, kasi sa totoo lang alam mo, ah, medyo nagkakaroon din ako ng sabihin na nating inggit, 'no? Kasi siyempre, ah, ako, eh, ako lang talaga halos 'yong bumubuhay sa pamilya ko, sa aking mga anak, at nag-aaral sila, 'no? So, ah, siyempre nakikita ko 'yong mga kumare ko, 'yong mga kaibigan ko, 'yong mga ka-batch ko na nakakapag-travel sila, nakakapunta sila sa mga, sa mga magandang bakasyunan. So, parang alam mo 'yon, parang sabi ko, "Ah, napakasuwerte naman nila" kasi, hindi na nila kailangang maghirap ng katulad no'ng nararanasan ko, na kailangan ng alam mo 'yon, kuratsa talaga! Sabihin na nating ano 'no, 'di ba? Talagang walang baba ang babaeng walang pahinga, 'yon na nga lang 'yon, 'yon na nga ang tawag sa akin sa ano eh, sa trabaho ko, dahil sobrang sipag ko nga daw. So, so, 'yon, 'yon 'yong ano, tapos siyempre kailangan ko rin ng pahinga. So, 'ko siyempre kapag nagtravel ako, ah, medyo mapapahinga yung isip ko 'no 'yong katawan ko, kasi siyempre ang gagawin ko lang naman do'n is mag-relax, 'no? Ah, en enjoy! Enjoy 'yong momentum na alam mo, nando'n ka sa, sa pangarap mong lugar na puntahan. Tapos, ah, wala kang, alam mo yung malayo sa problema, malayo sa mga isipin. Ah, kasama ko siyempre kasama ko din 'yong pamilya ko. Siyempre gusto ko naman na magta-travel ako na kasama sila. Kasi, sila naman 'yong happiness ko talaga eh. Pero, ah, ayon! So 'yon 'yong mam masasabi ko 'yong alam mo, 'yong 3, mahalaga sa'kin 'yon, oo.
<laughs> Hmm. <laughs> Oo nga naman, ano? <laughs> Hmm. Tama. Tama. Hmm, oo nga ano? Oo nga naman, ano? Mm. Parang hinahanap mo ngayon, eh, yung total day off na tinatawag kasama yung pamilya, 'no? Alam mo maganda nga talaga 'yon. Um, marami naman tal tayo ding pwedeng maging options 'no? Kaso nga lang, talagang nakakaapekto din 'yong budget pagdating sa ganyan bagay. Hindi naman maitatanggi na, may kamahalan din 'yong, um, paglabas-labas or pagpunta or pag-a-out-of-town. Eh, matanong ko lang din 'no? Magkano ba 'yong, um, mi gusto mong ilaan na budget, para do'n sa reward vacation, na gusto mo?
Tama. Oo, kasi sa kagustuhan ko talaga na alam mo yun mag-travel, ah, magliwaliw, mag-lamierda, so, talagang alam mo, pinaglalaanan ko 'yan. So, kada suweldo, ah, nagtatabi ako 'no, nagtatabi ako ng budget paunti-unti. Kasi siyempre hindi lang naman ako yung pupuntang mag-isa do'n. Siyempre kasama ko din 'yong pamilya ko, 'yong mga anak ko. So, medyo malaki-laki yung gagastusin namin. Kasi siyempre 3 yung anak ko tapos asawa ko tapo hindi I mean, 3 yung aking malalaki nang anak tapos may limang taon akong anak na maliit 'no, tapos asawa ko. So, kung kung pupunta kami sa medyo malayong lugar katulad ng ano a a akal actually ang pangarap ko, Boracay kasi hindi pa talaga ako nakakapunta diyan. So, parang sabi ko, "Nako! Kung kasama ko 'yong buong pamilya ko parang ang laki ng magagastos ko." Kasi hindi naman pwedeng, alam mo 'yong pupunta ka do'n wala ka namang pe o ano, hindi sapat 'yong pera mo, 'di ba? At least, ah, pupunta ka do'n talagang, ah, medyo malaki-laki din 'yong kakailanganin mong pera. Siyempre bibili kayo ng pagkain, kukuha kayo ng tirahan do'n. So, parang, alam mo 'yon? Oo. So, 'yon 'yong ginagawa ko nag-sa-save ako para at least hindi man ngayon pero 'pag sapat na 'yong pera ko, eh, di ano, mag ah, maghahanap na kami. At saka alam mo tumitingin din ako do'n sa mga ano 'no 'yong mga mga promo promo, ah, like oo, sa mga airlines? 'Yun 'yong ginagawa ko, eh, nag-aano ako para at least sa siguro baka makahanap di at least makatipid-tipid naman. So, 'yun 'yong ginagawa ko. Oo.
Ah. Mm, mm. Oo, nga naman, oo. Mm. Mm nga, oo. Ah, oo, tama. Tama, tama. Oo nga naman. Pu-puwede nga din naman na abangan mo yung mga promo online. Marami naman talagang ah, ano, tawag dito, um, pu-puwedeng maka-timing ka ng medyo mura-mura 'di ba? Pu-puwede nga naman 'yon or ano, puwede din naman na ano, maghanap tayo ng alternative na Boracay-like. Halimbawa ng mga lugar, ah, meron naman diyan sa malalapit. Kung halimbawa malapit ka sa South, nandiyan ang Batangas. Maraming beaches ang Batangas na talagang sariwa pa, wala pa gaanong nakakapunta pero kasing ganda rin ng Boracay. Meron din naman sa norte. Andiyan ang Aurora at Zambales na madaling puntahan din. O pwede ka din magtingin-tingin dun para kahit papano'y makamura-mura ka doon sa gagastusin mo. Kasi tama nga din naman yung nabanggit mo na mahirap pumunta sa isang lugar 'pag sakto lang 'yong dala mo. Baka mamaya, eh, magkabitinan o magkaroon ng emergency kaya talagang alam mo na mahirap ng, ah, sumugal 'pagka sakto lang ang pera. Pero siyempre, um, curious lang din naman ako. Eh, iyon bang pag-o-out of town eh, subok mo na bilang, um, reward mo o ngayon mo palang siya talagang gagawin?
Oo. Oo. Ah, actually pangarap ko na 'yan. Kasi talagang pinaplano ko 'yan na matagal na, matagal na. Kaya lang wa-wala talagang budget eh. Kumbaga hindi ko siya maisingit, 'di ba? Kasi siyempre mahirap din naman na ikompromiso ko 'yong 'yong budget namin para lang makapag, ah, makapamasyal kami ng pamilya. So, pagkatapos no'ng ano, no'ng travel, eh, paano <chuckles> naman kami 'di ba, nga-nga. Ko so, parang <chuckles> parang hindi ko rin na 'yong magiging ano 'yong ah, magiging consequences kung pipilitin ko naman na mag-travel. Pero siyempre, ah, i isasakripisyo ko naman 'yong mga gastusin namin na siyempre alam mo naman ang mga bilihin ngayon matataas, 'di ba? At tsaka pati, siyempre hindi lang naman 'yong, ah, ano, 'yong pagkain 'yong inaalala ko. Meron kaming mga monthly expenses, mga bills na binabayaran, tapos nagsisipag-aral pa yung mga bata. So, 'yong may tuition pa 'yan. Meron pang baon may mga bayarin pa sa eskwelahan. So, ah, alam mo 'yon? Hindi siya matuloy. Pero, since sabi ko nga, ah, nakakapag-ipon-ipon na naman na ako. So, sana ano 'yun 'yong talagang goal ko na, alam mo 'yon? Makapasyal dun sa lugar na talagang pinapangarap kong puntahan.
Oo, nga. Mm. Oo nga naman. Tama, tama. Alam mo, ah, talagang mahirap talagang paghandaan 'yong paga-out of town kasama ng pamilya. Alam mo, kung gagawin mo kasi siyang reward system, although talagang nakakatulong siya hindi lang sa pisikal at mental na kalusugan mo 'no, ang kaso nga lang talagang gugugol ka din ng panahon bago mo ma-achieve 'yong, uhm, ganyang klase ng reward. Baka posible na, dumating ka sa pagka-burnout o pa o magkaroon ka ng mga hindi inaasahang emergency na maging sanhi ng kalungkutan mo lalo 'di ba? So, mas lalo kang mai-stress no'n. So pero kung sakali man na, pinag-iipunan mo naman 'yon, good thing. Kaso nga lang medyo matagal 'yan. Ah, pu-puwede mo sigurong gawin habang ginagawa mo 'yong pag-iipon na 'yon ano, ah, pu-puwede kang mag-rely muna sa mga small rewards na tinatawag. Alam mo 'yong halimbawa 'pagka may na-achieve ka sa trabaho o kumita ka ng medyo malaki-laki ng kaunti 'di ba? Eh, I-reward mo 'yong sarili mo, 'yong pamilya mo na kumain muna na nang kaunti sa labas. 'Yong mga simpleng 삼겹살, mag ganda ring bonding 'yan kasama ng pamilya. At the same time, uhm, nagkakaroon ka naman ng day-off kahit papaano sa sarili mo, na hindi ka ma-burnout in a long run, bago mo makamit 'yong ultimate reward mo 'di ba? So, sapa sap ano na 'yon, sa pamamaraan na 'yon, eh, nagagawa mo nang dire-diretso, nang, uhm, may focus dun sa ginagawa at the same time hindi ka na-bu-burnout. Para naman kahit papaano eh, nakukuha mo pa rin 'yong gusto mo at saka meron ka pang ultimate reward na titingnan sa bandang dulo 'di ba?
Oo. Oo. Oo, tama ka naman diyan, 'no, sang-ayon naman ako. Ah, tama ka do'n na alam mo kung hindi naman talaga kaya ng budget ko, eh, 'di 'yong ano na lang 'yong kaya. So, ah, siguro, ah, gawin ko na lang 'yon na siguro once in a while kumain kami ng medyo ano naman 'yong mga restaurant na hindi namin nakakainan, 'di ba? Kasi minsan kasi parang mga fast food lang. So, siguro tama ka na at least, ah, kung hindi man kaya ng budget 'di i a ano, mamasyal-masyal na lang o kami dito sa malalapit or kumain sa labas. So, ah, alam ko naman na magbibigay pa rin ng happiness sa akin 'yon. Saka, um, naku, salamat 'no, nakausap kita kasi medyo naguguluhan din ako, 'no, ah, pagdating sa mga bagay na gusto kong, ah, ibigay sa sarili ko. Pero salamat, 'no at, ah, nabigyan mo ako ng comfort, ah, dun sa problema ko.
Mm. Ayun na nga. Tama. Walang anuman at pa lagi mong tatandaan alagaan lagi ang sarili, 'di masama ang reward, basta lang masaya ka. Ayan, salamat sa'yo at paalam.
Paalam.